Ragionare. Nel senso, ehm, costruire proprio un pensiero, che va in opposizione con quello che mi sta, disturbando. Quindi, se io penso una cosa, come: "Arriverò tardi, perderò quell'appuntamento, è una cosa di lavoro importante", eccetera, io, penso qualcosa all'opposto, e quindi inizio a pensare: "Va bene, ma tutto sommato, probabilmente oggi c'è traffico, quindi arriveranno tutti in ritardo" non so, cerco sempre uhm, sì, cerco di trovare il pensiero che vada in opposizione con quello, perché: perché poi, lo so, per esperienza che io, magari, penso sempre il peggio, del peggio, del peggio, e quindi, per esperienza, so che anche se, penso il peggio, poi se vado in opposizione, comunque, faccio sempre del bene alla mente. E quindi, devo dire che col tempo ho, uhm, imparato a farlo in automatico, e quindi, magari, a come sento che sta arrivando l'ansia, l'agitazione, cerco di anche perché f intorno a me poi mi dicono: "Oh, dai! Stac cioè, datti una regolata, stai dai, non è la fine del mondo", insomma, eh, v lo vedo che si percepisce all' esterno che io sto sto in agitazione esatto, quindi, un po' anche il feedback esterno che ho, mi fa capire che è il momento di calmarmi; e quindi, ecco b lavoro proprio sui pensieri, sui pensieri positivi, vedo magari ecco, che ne so, dico: "Vabbè, ma in fondo anche quella persona che mi aspetta, magari, ha perso il tram", eh, non lo so, "ha trovato un incidente sul raccordo", non lo so, cose del genere. E e e e e devo dire che funziona.
Okay. Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay, quindi generalizzi? <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay, che sei in quello stato in quello stato, ansioso. <chuckles> Okay. Mh-mh. Ma questo trucco ma questo tru questo trucco funziona, uhm, proprio in tutte le situazioni che che hai davanti, o in determinate situazioni, quindi, soltanto nello stato ansioso?
Allora, quando lo stato ansioso è dovuto a un fattore proprio oggettivo, quindi c'è proprio qualcosa che io non po sul quale non posso agire, fisicamente, quindi ecco, un ritardo, il traffico, un imprevisto, una cos non ci siamo capiti, lì lavoro sui pensieri. Se invece l'ansia, oppure l'agitazione, ehm, è dovuta a fattori che io non non so, non sono a conoscenza del perché, a quel punto uso un'altra tecnica, che è quella di respirare. Quindi, io cerco di lavorare più sul respiro che sui pensieri perché, quando non so, perché sono agitata
Mh-mh. Okay. Mh-mh.